Mungkin, eee, untuk itu, kita ngobrolinnya es krim atau coklat ajalah, biar gampang yak. Mungkin aku tuh lebih milih, mmm, kalau buat camilan, ya mungkin coklat sih.
E
Coklat lebih ke cu heeh.
Ah,
Cum cuman kalau, es iya.
Mmm, kalau aku hmm.
Cuman kalau, eee, es untuk es krim itu, untuk saya kurang gitu, kalo Kakak, gimana?
Eee, aku suka dua-duanya sebenarnya. Tapi eee, kalau Iya, suka dua-duanya, cuman kalau malam, aku lebih seneng coklat, daripada es krim. Kalau malam-malam makan es krim, kadang-kadang kebetulan aku alergi dingin Kak, jadi kadang kalau iya jadi kalau misalkan eee, dingin kalau dingin sedikit langsung bersin, enggak berhenti-berhenti.
Wih. Mhm mhm. Oh. O oh gitu ya, iya sih padahal Kakak, seneng banget es krim ya, tapi karena bersin-bersin, <chuckles> itu bikin bikin Kakak, malas enggak sih?
Iya. Ah. Iya, jadi kayaknya kurang nyaman. Kadang-kadang sih males juga ya, gitu. Karena begitu udah kena dinginnya tapi menggoda banget gitu lho Kak, creamy-nya, rasanya itu, ah aduh melted, enak banget nih, gitu. Nah, bit hmm.
Oh, iya ya. Oh berarti berarti bagi Kakak, mhm mhm, lanjut.